Äh, das liegt daran, dass sich Stahlschwerter völlig anders verhalten als Holzschwerter. Also, die biegen sich, äh, die, äh, beißen auch teilweise ineinander. Es geht beim historischen Fechten viel darum, äh, das Schwert des Gegners mit dem eigenen zu kontrollieren. Äh, man muss sich vorstellen, diese Kämpfe
Ja. Ja. Ja.
sind dafür gedacht, ohne Rüstung gefochten zu werden. Das heißt, ein Fehler- im Regelfall- heißt, dass du tot bist.
Aha. Ja. Wie oft warst du wie oft warst du denn schon tot? <laughs> Oder hast auch mal gewonnen, so dass der Gegner tot war? <chuckles>
Und, äh <laughs> Ich war schon einige Male tot. <laughs> Äh, ja, ja, das kommt auch vor. Äh, zugegeben ich habe meist gegen erfahrenere Leute gekämpft, weil ich eben neu war. Das heißt, äh, ich bin öfter tot gewesen als ich gewonnen habe.
<laughs> Ja. Ja. Und hast du dich auch mal verletzt? Äh, das hört sich für mich so an, dass, hm, man zwar Schutzkleidung hat und aufpasst. Aber, hm, kommt das nicht auch mal vor, dass man dann doch mal was abbekommt?
Mhm. Oh, das kommt, äh, tatsächlich durchaus gerne vor. Ähm, gut, was heißt gerne? Ich habe mich jetzt in den
Ja. Mhm. <laughs> Gerne ist ma 'n schöner Ausdruck. <giggles> „Ich liebe es, wenn ich so 'n Schwert gegen den Kopf kriege.“ <laughs>
<laughs> <giggles> Genau. Äh, ich habe jetzt, äh, bestimmt über 100, äh, Duelle gefochten. Aber, äh, ich habe mich jetzt zweimal verletzt. Tatsächlich zweimal die gleiche Verletzung. Ähm
Ja. Ja. Okay.
Ja, äh, meine Verletzungen waren ich habe das Schwert auf den Daumen bekommen. Und man trägt zwar so Plattenpanzerhandschuhe, aber das Schwert hat mich eben so getroffen, dass das genau zwischen die Platten gegangen ist. Und dann hat's mir, äh Äh, darf ich das erzählen? Machst du dir was aus Beschrei grafischen Beschreibungen von Körperverletzungen?
Ach. Ja. Ja.